Hm. Tja das ist die Fra
Ja, hm, also ich bin da so 'n bisschen im Zwiespalt zurzeit.
Ja, okay, verstehe. Na ja, also ich meine, gut, die haben halt auch so ihre Perioden, ne, diese die Katzen und Tiere, ja. Vielleicht jetzt kommt ja der Sommer, vielleicht ist das so 'n Hormonumschwung bei denen auch, wer wei
Ja. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Auch aber wenn er kastriert ist, der hat do doch k keine Hormonbildung mehr in den Hoden, die nicht mehr da sind.
Ja, ich meine, ist ja sind noch gibt ja noch andere Hormone wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktioniert. <laughs> Nein.
Nein, das stimmt. Das stimmt. Ich habe da auch da bin ich echt überfragt.
Ja, hey krass, um 6:00, ja, eigentlich war das Gewitter geplant für 9:00 heute Morgen und um 6:00, echt, also krass, ich habe es einfach gehört, total laut und Richtig, s der Regen war schrecklich, also so wie so
Ja. Also Sommergewitter, Frühlingsgewitter oder so r so so, Frühling?
Ja, Frühling, Frühlingsgewitter. Und, äh, also ich habe dann rausgeguckt in den Garten, ich hatte so wunderschöne Salate, ja, die schon so fast, äh, fertig waren. Die sind Matsch. Also, ich war noch nicht unten, aber ich sehe es von oben, die sehen aus wie Matsch. <laughs> Es ist alles am Arsch. Na ja, ja, das ist traurig. Na gut. Mhm.
Oh oh. Oh je. Okay, Sommergewitt Frühlingsgewitter also, ja. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Ich finde halt äh, d Gewitter generell, ne, äh, habe ich bin ich so 'n Schisshase vor. Äh, und immer, wenn ich g an Gewitter denke, ich weiß nicht, wieso es gibt, es musst mal bei Youtube hören. Es gibt 'ne Oma
Ja. Ja. Ja. Ja.
die ruft beim bei der Polizei, glaube ich, an.
Wenn's gewittert?
E die hat bei bei der Polizei angerufen, als es gewittert hat. Und dieses Gespräch ist so zum Lachen.
<laughs> Ja okay. <clears throat>
Also wirklich, da da sagt die so: „Gewitter? Wo ist denn das Gewitter? Ist das jetzt hier und hier?“ Und der Polizist sagt: „Nein, das ist da und da.“ „Ja, aber das Gewitter“ Also wirklich, es ist so witzig. Du musst wissen 'ne ältere Dame, ne? Und die hört auch nicht richtig. Und, äh, also, du du merkst auch, wie der Polizist sich da schon, äh, s sein Lachen verkneifen muss. Und das gibt's bei Youtube zum Hören. Ganz witzig, nur so am am Rande. Ähm, ähm, aber sonst hm, hast du denn so 'ne ich meine, in Deutschland, oder, ich weiß gar nicht, in Frankreich, ob die Jahreszeiten jetzt noch so vorhanden sind?
Ja. <giggles> Ja, ja. <giggles> Mhm. Ja lustig okay. Ja, okay, ich höre mal rein, ja.